ทำตลอดนะ ทำตลอด ทำจนเป็น กิจวัตร ไม่ใช่กิจวัตรสิ ทำจนเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นกิจวัตร คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ก็ทำ อย่างสมมุติไป ซื้อของ เป็นส่วนหนึ่ง เออ ถูก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แล้วก็เหมือนให้ตังค์ใคร ให้ตังค์คนไร้บ้าน หรือคนที่เขามีน้อยกว่าเรา อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบ เออ แผ่เมตตาให้เขาไปด้วยในใจ ให้เขามีความสุข ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ย
อืม ครับผม ดีมาก ๆ เลย อืม ครับ อืม ครับ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันใช่ไหมครับผม? อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อ๋อ ครับผม อืม ดี จังเลยครับ ครับผม อา แสดงว่าคุณพี่เนี่ย อ่า ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย น่าจะเป็นรุ่นพี่ อา จะเป็นศิษย์พี่ที่ปฏิบัติมาก่อนผม เพราะว่าอย่างผมเองเนี่ย ก็ต้องยอมรับเลยครับว่า ผมเองเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มปฏิบัติเมื่อไม่นานมานี้เองครับผม เอาจริง ๆ เนี่ย อาจจะยังไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้ แต่ว่าก็มีเหตุการณ์บางอย่างครับผม ทำให้ผมเนี่ยอยากจะมาหาความสงบ หาความสุขอยู่กับตัวเอง อะไรแบบนี้ครับผม แล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย น่าจะช่วยขัดเกลาจิตใจได้ อืม ครับผม
เออ อืม มันดีมาก ๆ เลยค่ะ เราก็ เจอเหตุการณ์แบบคุณน่ะ เหมือนกับแบบมัน ชีวิตมันก็เล่นตลกกับเราบ้างอะเนาะ มันก็ทำให้เราก็ เอ่อ ต้องหาที่พึ่ง ไม่ว่าจะทางใจ หรือว่าทาง <laughs> เออ ทางใจ ทางสมอง หรือว่า ก อ่า บางอย่างมันให้คำตอบไม่ได้ บางอย่างมันไม่มีคำตอบ เราก็ต้องมาหาที่พึ่งที่ ที่มันช่วยเบาบางความกังวลเราได้
ครับ ครับผม อืม ใช่ ๆ ครับ <chuckles> ใช่เลยครับผม จริงเลยครับ ครับ อืม ครับผม โอ้ ใช่ครับ อืม ใช่ครับผม ต้อง ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ย เป็นคนที่เกิดในยุคที่คาบเกี่ยวระหว่าง อ่า คน 2- 2 Gen ครับผม อ่า ก็คือ
อืม
อีก Gen หนึ่งเนี่ย ผมจะรู้จักกับคุณตาคุณยาย ใช่ไหมครับผม ที่วิถีชีวิตประจำวันของเขาเนี่ย เขาต้องตื่นเช้าขึ้นมา แล้วก็ทำอาหารใส่ปิ่นโตไปที่วัด ใช่ไหมครับผม อา เป็นประจำทุก ๆ เช้า อย่างเงี้ยครับ แล้วก็ อ่า ได้มองเห็นนะครับผม แต่ถามว่า มันซึมซับมามากน้อยแค่ไหน? มันก็ อ่า พอเรามาอยู่ในเมืองแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้ซึมซับมามากสักเท่าไร อา อย่างเงี้ยครับผม แล้วก็เราอยู่ในยุคที่เข้าใจว่า เด็กรุ่นใหม่เนี่ยห่างไกลศาสนา อ่า ใช่ไหมครับผม หรือว่าบางคนเนี่ย ก็นับได้ว่า แทบจะไม่นับถือศาสนาเลยก็ว่าได้ ใช่ไหมครับ อือฮึ
อืม ใช่ค่ะ ใช่ เราเคยเจอบางคน อย่างวัน ร เรารับสมัครงาน มีน้องมาสมัครงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็กรอกใบสมัคร แล้วเขาก็บอกว่า แล้วมันก็มีเนาะ ศาสนาอะไร? เพศอะไร? ประมาณนี้เนาะ เออ เขาก็บอกว่า <clears throat> "ไม่มีศาสนา"
ครับ ครับ อืม ครับ อ้อ ใช่ ๆ ครับ อืม ครับ